Kak, eee, akhir-akhir ini aku ngerasa kurang nyaman nih. Eee, aku, eee, apa namanya, eee, aku kan, kebetulan, eee, lagi menjaga pola pola makan nih, gitu. Karena beberapa minggu terakhir ini, aku cek tensi, ternyata tensi tensiku, tensinya tinggi terus gitu. Dan dokter pun nyaranin untuk menjaga pola makan, eee, menjaga pola istirahat dan olahraga, gitu. Nah sedangkan, aku ini suka nongkrong Kak orangnya, nongkrong sama teman-teman. Ya paling nggak, seminggu itu bisa 3 kali, 2 kali gitu. Nah, di di tempat aku biasa nongkrong itu kan, makanannya itu ya, makanan pada umumnya yang mungkin, mmm, tidak mementingkan untuk ke orang yang sakit, ya bebas-bebas saja. Nah, kadang-kadang aku galau Kak, gitu. Gimana ya Kak seharusnya? Bisa kasih aku saran nggak Kak?
Hmm, kenapa tuh? Iya. Oke. Oke, am Oh, oke paham. Jadi, kalau misalnya, eee, dari kamu yang punya, eee, pola makan yang memang harus dijaga karena punya kendala kesehatan ya, mmm, terus ketika mau, eee, makan di luar mungkin di restoran atau di mana, eee, emang sulit ya untuk bisa nerapin pola makan sesuai sama yang kamu harusnya makan gitu ya?
Iya. Iya, betul banget, Kak.
Ya, sih, ini memang harusnya jadi e pasti jadi concern tertentulah, pasti jadi, e PR sebenarnya buat kamu ya yang punya kebutuhan makan tertentu. Tapi kalau dari kamu tuh biasanya tuh yang paling bikin goyah atau bikin tergoda ketika lagi makan di luar, karena godaan makannya atau mungkin karena ada gak enak hati nih sama temen? Kan kalau misalnya kamu pesennya beda sendiri?
Oke, eee, kalau sebenarnya sih pada dasarnya aku su orangnya suka makan, Kak, ya, eee, dan juga teman-teman yang aku ajak nongkrong itu gak terlalu peduliin sih sama apa yang aku makan. Nah, godaan yang paling aku, apa namanya, <tsk> gak bisa hindarin itu ya aku kebetulan suka makan yang asin-asin, Kak, gitu, dan itu benar-benar bertentangan sama, eee, sakitku ini yang tensi tinggi ini, karena kan tensi tinggi itu, eee, harus menghindari yang asin-asin, menghindari karbo, dan terutama goreng-gorengan. Nah, kebetulan aku suka yang gorengan, Kak, gitu. Nah, cuma sih beberapa teman memang, eee, apa namanya, nawarin aku yang makanannya yang jangan yang gitu, gitu. Cuma dari akunya agak susah, Kak, untuk gininya, eee, menahannya gitu, apalagi, eee, lagi seru nih ngobrol gitu kayak kalau gak ma gak makan yang aku suka tuh kayak agak kurang gitu loh, Kak, git mhm, gimana ya, Kak, cara supaya aku tuh termotivasi biar, eee, tetap makan yang sehat gitu loh, Kak, sesuai dengan yang dianjurin dokter?
Paham paham. Iya iya iya. Iya, paham sih. Ya. Oh, oke. Iya. Iya sih paham paham paham. Emang, mmm, godaan ketika makan tuh apalagi kalau kamu dihadapin sama menu yang berbagai macam, terus, eee, sama, eee, kamu bisa tinggal pesan aja makanan-makanan yang ternyata emang menggoda banget, itu emang susah sih, sebenarnya untuk dilawan ya. Mmm, tapi kalau dari kamu sendiri sama temen-temen seberapa sering sih kalau makan di luar ket dalam seminggu deh misalnya? Emang apakah emang acara rutin atau sesekali doang tuh?
Iya benar banget. Iya, Kak. Eee, kalau nongkrong sama teman biasanya sih, seminggu itu 2 kali, 3 kali terutama waktu weekend, Kak. Nah, kebetulan kan aku memang, eee, tergabung sama teman-teman klub motor gitu loh, apalagi sedang sedang ride gitu senang-senangnya lagi ride karena teman se teman tongkrongan itu kan sama-sama suka motor juga. Nah, itu agendanya seminggu pasti kita apa namanya, pergi ke mana gitu, cari tempat makan gitu. Nah, secara kadang aku di sana dilemanya, Kak, kalau aku nawarin tempat makan yang, eee, sehat atau gimana kadang-kadang temanku banyak yang nggak setuju. Nah, jadi aku nggak enak hati, Kak, gitu. Terlalu maksain ke tempat yang sesuai denganku. Tapi kalau aku ikutin se semua teman-teman, makanannya nggak sesuai, Kak, sama yang ha harus aku jaga gitu loh, Kak, di sana aku dilemanya gitu. Gimana ya, Kak? Apakah aku, eee, berani, terus ngasih tahu teman-teman atau memang harus aku pendam, Kak?
Iya, paham sih. Oh, ya. Iya iya iya paham sih. Berarti memang, eee, dari temen-temen sendiri tuh kurang bisa untuk nyesuaiin tepatnya ya, sesuai yang kamu, eee, kamu rasa kamu suka atau kamu rasa kamu harus makan di situ. Mmm, tapi kalau biasanya jenis, eee, restoran yang paling sering kamu sama temen-temen kunjungin tuh yang gimana? Apakah yang kayak fast food atau all you can eat atau gimana tuh?
Betul, Kak. Nah, eee, kalau yang tempat biasanya aku sering kunjungi sama teman-teman itu, ya biasanya, eee, masakan tradisional, suka warung-warung makan yang menyediakan makanan tradisional. Karena kan kebetulan di Bali banyak tuh, makanan-makanan, eee, yang dijual di warung-warung, eee, tradisional gitu. Nah, kebetulan mungkin, ba Kakak tahu bumbu Bali itu kan ada yang terkenal bumbu gene base genep kan. Nah, bumbu base genep itu lumayan banyak komposisi garam, eee, penyedap dan sebagainya gitu. Tapi kalau enggak isi itu, ya kurang enak gitu. Nah, teman-temanku kebetulan sukanya ya itu, Kak, gitu.
Iya iya iya. Oh oh, oke oke oke.
Jadi aku bingung, Kak, gitu.
Kalau dari teman-teman kamu sendiri tuh, tahu enggak sih, kondisi kamu yang memang harus ngejaga makan?
Mmm, beberapa tahu, dan berapa tapi kalau beberapa lagi sih aku a kan nggak terlalu dekat tuh, jadi yang mereka mungkin nggak tahu gitu. Nah, yang tahu-tahu ini mungkin, eee, ja kadang-kadang ngasih tahu, "Wei dikitin dong" gitu. "Wei lu terlalu banyak nih, gininya, makan garam" gitu.
Mmm paham. Oh oke, ya ya ya ya.
Apa sebaiknya aku, bekal dari rumah atau gimana Kak, ya? Untuk mengurangi itulah minimal.
Oke. Siap, paham. Iya sih kalau dari, eee, cerita kamu sendiri, kondisi kamu sekarang memang sebenarnya agak salah, agak serba salah ya, karena, harus, eee, kadang emang harus ikut juga untuk nongkrong, karena kamu punya kebutuhan sosialisasi juga. Terus, eee, tapi dari sisi makanan, ketika diajak makan, eee, kamu punya kondisi kesehatan yang harus ngejaga makan, dan akhirnya karena, susah nas nahan godaan, jadi kadang suka kecolong-colong dikit ya heeh, soal, makanan ini. Aku punya beberapa nih, yang mungkin bisa ngebantu kamu untuk, keluar dari kondisi kayak gini. Salah satunya, coba, mmm, sebenarnya kalau dari musuh terbesar, pengendalian diri itu kan sebenarnya rasa lapar ya. Ketika, eee, gula darah turun tuh otak bakalan, eee, b b bakalan minta makanan-makanan yang kayak tinggi gula atau garam. Mmm, saranku sih jangan, eee, berangkat ketemu sama teman-teman kamu, dengan perut yang kosong. Minimal tuh, coba makan buah, kayak pisang atau apel atau, telur rebus dari rumah, itu sebelum berangkat. Jadi, ketika kamu sampai di restoran tuh, perut tuh udah setengah terisi, jadi otak kita tuh jadi lebih rasional tuh, untuk miniu untuk milih menu yang, lebih ringan atau porsinya lebih kecil. Itu kira-kira pernah kamu coba lakuin nggak?
Betul Kak, e betul banget. Oh ya? Mmm, apa tuh Kak? Benar. Oke, benar. Oh. Oh gitu Kak ya. Mhm, oke. Eee, dan, me benar si juga sih, eee, yang Kakak bilang itu mungkin aku harus, bu keluar, eee, sebelum keluar itu aku harus makan dulu kali ya yang yang setengah kan, setengah kenyang mungkin ya gi tadi, pada saat di tempat nongkrong aku, enggak kalap gitu nyari yang, eee, yang asin-asin nih gitu, yang yang yang yang manis-manis nih gitu. Dan, eee, Kak menurut Kakak gimana ya, apakah aku harus membatasi nongkrong sama, teman-teman, atau gimana Kak, ya, tapi aku, eee, suka gini sih Kak, su sungkan kalau diajak ma teman teman pasti, susah aku nolaknya gitu.
Iya. Betul. Eh. Ya. Iya paham sih, benar karena memang, kamu dan teman-teman tuh ada di komunitas yang sama kan ya?
Iya.
Kalau menurutku sih sebenarnya enggak apa-apa banget untuk nongkrong sama teman-teman, selama itu adalah kegiatan yang positif, cuma memang fokusnya itu di-socializing bukan di-eating, jadi kamu mesti ubah dulu tuh mindset-nya untuk keluar rumah tuh ngapain, jadi bisa tanamin di pikiran kalau tujuan utama ketemu teman adalah ngobrolnya bukan makannya jadi ketika makan, eee, kamu kunyah pelan-pelan dan banyakin minum air putih aja di sela-sela, eee, suapan itu dan ini tuh bakalan bikin kamu jem sebenarnya cepat kenyang dan mencegah untuk makan berlebih secara enggak sadar ketika, lagi sambil ngobrol gitu.
Oh. Oke. Oh gitu Kak, ya, oke paham ba eee, dan di Kak, gimana ya kalau misalnya aku nongkrong di warung makan nih, tapi aku request sama yang, koki atau chefnya, misalnya bisa enggak kurangin garam atau gimana itu, eee, boleh enggak Kak, kira-kira ya? Atau atau make sense enggak sih itu?
Boleh boleh itu boleh banget dan sangat mungkin untuk dilakukan sih, jadi kamu bisa modifikasi dulu tuh, eee, pesanannya, jadi, eee, kamu bisa kasih tahu ke chefnya atau ke waitress-nya yang kamu pesan, eee, kamu bisa pilih mau metode masaknya misalnya ketika mesen, eee, mmm, daging atau protein kayak kamu bisa pilih yang bakar, rebus atau panggang aja daripada yang goreng, dan kamu bisa coba untuk minta saus, atau mungkin kuah atau mungkin kayak dressing salad-nya disajikan terpisah tuh, dipisahin di mangkok kecil dan, karena garam atau natrium itu yang terbanyak biasanya tuh ada di kuah atau saus ya jadi dengan dipisah kamu bisa, nyocol dikit aja tuh.
Oke. Oke. Oh gitu ya. Bener banget. Nah jadi, eee, masih bisa aku kontrol gitu Kak, ya dengan cara dipisah seperti itu ya?
Betul. Iya benar.
Oh oke deh, wah makasih banyak Kak, ya ini sarannya, eee, aku udah mulai jernih nih pikirannya dan, bisa, me akhirnya milih-milih nih bagaimana sih caranya, iya supaya nongkrong tetap jalan tapi makanan tetap terjaga, sarannya Kakak, meng bener, eee, masuk ke diriku sih, ke <tsk> pikiranku makasih banyak Kak, ya sarannya.
Oke. Siap, sama-sama aku juga senang bisa membantu dan semoga saran tadi beneran bisa, bikin kamu jadi lebih enjoy ya untuk nongkrong sama teman-teman tapi sambil tetap mempertaha memperhatikan kesehatan.
Oke siap makasih Kak.
Sama-sama.